ค่ะ อยากจะสอบถามคุณน่ะค่ะว่า สำหรับคุณแล้วน่ะค่ะ อะไรคือสัญญาณว่า คุณเนี่ยนะคะ ควรเปลี่ยนเส้นทางอาชีพอะคะ?
อืม ถ้าเปลี่ยนเส้นทางอาชีพใช่ไหมคะ? ตอนนั้น ถ้า ถ้าให้เล่าย้อนไปถึงความรู้สึกนี้เลยจริง ๆ ช่วงที่แบบว่ายังทำงานประจำอยู่อะค่ะ ก็ ก็อยากเปลี่ยน ใช่ไหม ตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบว่ามัน ไม่มีความตื่นเต้นในการมาทำงานแล้วอะค่ะ ตอนนั้น
อืม อืม ค่ะ อืม คือ ตอน ตอนนั้นมันเป็นยังไงเอ่ยเหตุการณ์?
อืม รู้สึกว่า รู้สึกว่า ตื่นมาแล้วแบบ อุ๊ย ไปทำงานอีกแล้วเหรอ เบื่อจัง ไม่อยากทำแล้วอะ อยากเปลี่ยนงาน หรืออยากลาออก อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ มันจะมีความรู้สึกแบบนั้นเป็นพัก ๆ เลยค่ะ แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แบบ โอ้โฮ เป็นอาทิตย์ ๆ เลยอะค่ะ อา
อือฮึ อา อ้อ แปลว่าอันเนี้ยคือจุดเริ่มต้นที่คุณเนี่ยนะคะ เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วเนาะว่า เอ๊ย เออ มัน ไม่อยากไปทำงานแบบเนี้ยค่ะ ก็เลยแบบเหมือนกับ คุณ คุณ มันเป็นช่วงเวลาที่ รู้ คุณรู้สึกว่างานเนี้ย มันไม่ใช่ของคุณด้วยหรือเปล่าเอ่ย?
เป็นสัญญาณ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ เรารู้สึกว่าคือ คือบาง บางงานเนี่ยที่จำใจต้องเปลี่ยน มันก็มีเหตุผลปัจจัยอื่นเหมือนกันค่ะ แต่ส่วนใหญ่อะเราจะเลือก เลือกทำงานที่เรารู้สึกว่า เราทำแล้วเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เราทำแล้วเรามีความสุข เราทำแล้วทักษะเราพัฒนาขึ้น ไม่อย่างนั้นก็คืออยู่ไม่ได้เลยค่ะ อา หรือบางทีบาง ใช่ หรือบางทีบางงานรู้สึกว่าเรียนรู้จนจบแล้ว จบแล้วไม่มีอะไรใหม่ ๆ ให้เรียนรู้แล้ว มันก็รู้สึกตัน แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีแรงบันดาลใจอยู่ต่อแล้วอะค่ะ
อือฮึ อืม อืม อืม อืม อ้อ อืม เออ แบบนี้มันเหมือนภาวะที่คุณเจอกับความ เขาเรียกว่าถึงจุดอิ่มตัวหรือเปล่าคะ เหมือนกับคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แบบเคยเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แล้วแบบเหมือนกับตัวเองได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ ณ ปัจจุบันเนี่ยนะคะคือตัวเองไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้ว เหมือนกับว่ามันตันไปหมดแล้วใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ ใช่ ถูกต้องเลยค่ะ อืม พอมันตันแล้ว มันก็รู้สึกว่ามันไม่มีความท้าทายแล้วค่ะ อะไรที่ทำมันก็คือง่าย รู้กัน ทำเดิม ๆ ทำซ้ำ ๆ มัน มันก็รู้สึกน่าเบื่อ มันไม่มีอะไรที่เหมือนกับว่าตื่นเต้น มาให้เราเหมือนแบบแก้ปัญหา แก้ไข หรือแบบเรียนรู้ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ทุก ๆ ปัญหาที่เข้ามารัน มันจะสอนบทเรียนเราตลอด อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ เออ อย่างหมั่ง แบบช่วงทำงานแรก ๆ อย่างเงี้ย มันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเราเรียนรู้งาน ใช่ไหมคะ บางทีงานบางงาน อย่างเช่น งานที่ต้องแบบว่า เอjอ สื่อสารกับคน ติดต่อกับคนเยอะ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปัญหามันก็จะเข้ามาแบบ 108 เนาะ มีมากมายหลายอย่างเลย แล้วพอ แล้วพอเราได้แบบว่าเรียนรู้ในแต่ละปัญหาแบบหลัก ๆ ไปแล้วอะค่ะ การแก้ไขปัญหาที่แบบเข้ามาเรื่อย ๆ หลังจากนั้น เราก็เหมือนแบบได้ฝึกฝนจนแบบเชย เคยชิน ชินชา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ สบาย อะ ไร อย่างเงี้ย มันก็เลยแบบว่าเริ่มหมดไฟแล้ว เออ จะทำต่อแบบนานแค่ไหนนะ มันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้ว เอาแบบนี้ก็เคยทำมาแล้ว แบบนี้ก็เคยแก้ปัญหามาแล้ว มีอะไรยากกว่านี้ไหมอะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วไม่ ก็ไม่เจออะไรแปลก ๆ เข้ามาแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อือ ๆ อืม อืม ๆ อืม ค่ะ อืม อืม อืม อืม เออ ค่ะ แบบนี้แล้วนะคะ คุณรู้สึกแบบเนี้ยมัน มานานแค่ไหนแล้วว่างานที่คุณทำอยู่เนี่ย มันไม่ตื่นเต้น แล้วก็ไม่ท้าทายอีกต่อไปแล้วอะค่ะ แบบเนี้ยเป็นมานานหรือยังเอ่ย?
มันก็จะเป็นแบบมาเป็นช่วง ช่วงแรก ๆ ก็จะเป็นแบบทุกวันอาทิตย์แรก สักพักก็จะแบบว่าหาย ๆ ไป เพราะเราก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เงิน ใช่ไหมคะ สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องอดทนอยู่ก็คือเรื่องเงิน
อืม ๆ อืม อืม ๆ อืม
อา เรื่องเงินนี่คือเป็นเรื่องสำคัญเลย แบบว่าเวลาจะคิดหน้าคิดหลัง ทำอะไร อย่างเงี้ย ต้องแบบคิดถึงเรื่องเงินไว้ก่อน ไรเงี้ยค่ะ จะลาออกที หรืออะไรยังไงที ก็ต้องแบบมีงานรองรับไว้ก่อน ต้องรู้ตัวว่า เออ เราจะไปทำงานไหนเพื่อแบบว่า เนาะ ถ้าเราออกจากตรงนี้แล้ว เพราะว่าเราก็มี อ่า ค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือน ถ้าสมมุติว่ารายได้เราหายไป อย่างเงี้ย มันก็จะเดือดร้อน ดังนั้นความคิดแบบเนี้ยมัน อ่า ความคิดที่แบบว่าหมดไฟ หรือแบบอยากลาออก อย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะแวบเข้ามาเป็นพัก ๆ แล้ว อ่า อีกความคิดหนึ่ง เรื่องเงินเราก็ต้องสู้ เราก็ต้องเหมือนแบบ เหมือนสู้กันในหัว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่า สุดท้ายแล้วอะค่ะเราก็จะต้องแบบว่ามีช่วงเวลาที่แบบมองหางานใหม่ควบคู่ไปกับการที่ทำงานเดิมไปด้วย อดทนสุด ๆ เลยค่ะ ถ้าแบบว่าหมดไฟแล้วจริง ๆ ก็คือต้องอดทน แล้วก็หางานใหม่ไปด้วยจนกว่าจะได้ ถึงจะลาออก
อืม ๆ ค่ะ อืม อืม เออ ค่ะ อืม อือ ค่ะ แล้ว แล้วแบบเนี้ยคือแบบเหมือนกับ อา มันก็เป็นช่วงที่คุณหมดไฟ อิ่มตัว แล้วก็เริ่มมองหางานใหม่ ทีเนี้ยค่ะ ในงานใหม่ที่คุณมองหาเนี่ย มันจะเป็นแบบเหมือนกับ เอ่อ สายเดิมไหม หมายถึงว่าคุณทำงานแบบเส้นทางสายเดิมไหม หรือว่าเปลี่ยนบทบาทไปเลย เปลี่ยนเส้นทางอาชีพไปเลยเหรอคะ?
ค่ะ จริง ๆ เนี่ยในชีวิตน่ะเปลี่ยน เส้นทางอาชีพไปแล้ว 4 ครั้ง
อืม อืม เหรอคะ โอ้โฮ! อยากรู้เลยล่ะค่ะว่ามัน มันแบบเหมือนกับเส้นทางเดินของคุณน่ะ ในเรื่องของสายวิชาชีพเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างอะคะ?
ใช่ สี่ ครั้ง อืม ขอ ถ้าแบบเล่าแบบแรก ๆ เลยนะคะ เราอะเรียนจบมาเริ่มต้นด้วยทำงานสายงานบริการ อา งานแรก ๆ ก็จะเป็น customer service น่ะค่ะ คอลเซนเตอร์ต่าง ๆ เนาะ ก็คือแบบดูแลลูกค้า อ่า ผ่านการโทรคุย อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ เราก็ตอบอีเมลต่าง ๆ แก้ปัญหาต่าง ๆ ตอนนั้นอะเราจำได้เลยว่า เอ่อ ไปทำงานบริษัท สตาร์ตอัป อะค่ะ เป็นบริษัทค่อนข้างเล็กเลย แล้วก็เหมือนแบบเราเป็นรุ่นบุกเบิกเลยค่ะ เหมือนเป็น ช่วงแบบตั้งทีมเลย อืม
อืม ๆ อืม ค่ะ อืม ๆ ๆ ค่ะ เออ ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ โอ้โฮ อย่างงี้มัน มันหนักไหมคะเนี่ย?
ท้าทายมากค่ะ มันมีหลายเรื่องที่เราไม่รู้ แล้วก็ต้องเรียนรู้ไปกับแผนกไอทีต่าง ๆ อันนั้นเป็นแอป บุ๊ก โรงแรมอะค่ะ เป็นแอปจองโรงแรมเราจำได้ แล้วคือ เอ่อ เราก็เหมือนกับว่า อ่า เป็นทีมที่แบบว่าเพิ่งมา เพิ่งมาแบบ เพิ่งมาอยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เจอสารพัด อ่า ทั้งแขกที่แบบ อ่า เจอลูกค้าแบบขู่จะฟ้องบ้าง ไม่พอ ใจ อย่างงู้นอย่างงี้บ้าง ด่าภาษาอังกฤษเราบ้าง แบบสารพัดเลยค่ะ หรึ หรือบางทีถามอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบ อุ๊ย มัน มันเกินขอบเขต เราไม่รู้ว่าจะตอบยังไง เราก็แบบต้องพักสายแล้ววิ่งไปหาแผนกไอที อย่างเงี้ย แบบ "พี่คะ ตอบไงคะ?" อะไรอย่างเงี้ย ใช่ คือค่อย ๆ ปรับไป แต่ว่าหลังจากทำงานไปได้ 5-6 น่ะค่ะ ก็สามารถเป็นผู้นำทีมได้แล้ว อะไรอย่างเงี้ย คือเทรนเด็กใหม่ ๆ ที่เข้ามา มัน มันค่อนข้างไวนะคะสำหรับ 6 เดือน เรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าปัญหา ใช่ ปัญหามันก็เข้ามาร้อยแปด แต่ว่า เหมือนเราฝึกมาพอสมควร แล้วเหมือนตอนนั้นเรียนจบใหม่ ๆ เด็กไฟแรงค่ะ ยังเด็กอยู่ อะไรพวกเนี้ยเนาะ แบบเรารู้สึกว่าสมองตอนนั้นก็ค่อนข้างที่แบบว่าโลดแล่น ทำอะไรได้ว่องไว จำไว อะไรอย่างเงี้ย
เออ เออ เออ ๆ อืม อืม อืม อืม อะฮะ เออ เออ ช่วยหน่อย เออ อา เออ บ่อยมากจริง ๆ ค่ะ เออ เออ ทุ่มเท เออ อือ ๆ
ถูกต้อง ๆ แล้วเหมือนกับว่า อ่า ก็เลยแบบว่าขอย้ายแผนกเลยค่ะ ตอนนั้น
อ้อ คือ หก เดือนคือขึ้น ขึ้นได้เป็นแบบเหมือนกับหัวหน้าแผนก คุณก็เลยขอย้ายแผนก เอ แล้ว อืม แล้วอย่างงี้คุณไปแผนกไหนคะเนี่ย จากคอล คอลเซนเตอร์ customer service อย่างเงี้ยค่ะ?
ใช่ ขอย้าย เบื่อแล้ว <chuckles> ไปอยู่ ไปอยู่ฝ่ายเนี่ยค่ะ เหมือนแบบ อ่า เขาเรียกว่า data entry แล้วก็เซลส์ซัปพอร์ต จะเป็นคนที่ตรวจพวก อ่า contract ของเซลส์ ฝ่ายขาย ใช่ ฝ่ายขายเขาจะไปเซ็นโรงแรมขึ้นมาแบบให้แบบมาโชว์ในแอป อะไรประมาณเนี้ยค่ะ แล้วเราก็เป็นคนแบบว่าป้อนพวกข้อมูล เอาโรงแรมใหม่ ๆ มาโชว์ขึ้นที่แอปพลิเคชันด้วย อะไรประมาณนี้อะค่ะ ใช่ มันก็ดูง่าย
เป็นแบบไหนเอ่ย? อืม โอเค ฝ่ายขาย อืม อ๋อ โอเค อุ๊ย! แบบนี้งาน งานนี้ก็ต้องใช้ทักษะเรื่องของความละเอียดไหมคะ? แล้ว
ถูกต้อง ถูกต้องค่ะ แต่มันก็น่าเบื่อนะ เราทำ เราทำ เพราะว่า 1 คือตอนนั้นมันดูสบายนิดหนึ่ง แล้วก็ 2 คือเงินมันดี มันตายตัวค่ะ ค คือถ้าทำ customer service ก็คือจะทำตาม shift ก็คือตาม ตามแพลนที่เข้า เข้างาน อะไรพวกเนี้ยค่ะ ก็ เข้ากะงาน อา เป็นแบบนั้นไป ใช่ ก็คือทำมากได้มาก
อา เออ อ๋อ เข้ากะใช่ไหมคะ? เออ อ๋อ ส่วน ถ้าส่วนเป็น Data Entry นี่ก็คือเงินเดือนมั่นคง ถือว่า แบบเหมือนกับตายตัว แต่ละเดือนเท่าไร ๆ ส่วน โอ้โฮ มันก็มี ค ช่องว่างที่ต่างกัน แล้ว แล้วในเรื่องของการ เขาเรียกไง ชั่วโมงการทำงานเนี่ยมันมีส่วนด้วยไหมคะ หมายถึงว่า อย่างของ Customer Service มันต้องเข้ากะเนาะ อย่าง แต่อย่างของ Data Entry อาจจะแบบเหมือนกับเป็นชั่วโมงทำงานปกติ ถูกต้องไหมคะ?
เป็นเงินเดือนตายตัว ใช่ ถูกต้อง ใช่ค่ะ ก็คือปัจจัยที่ทำให้แบบว่าอยากย้ายแผนก ก็คือเป็นเรื่องของเวลาการทำงานด้วย เพราะว่า Customer Service เราจะไม่สามารถแบบจัดเวลา อะไรงี้ ได้เลย ก็คือ อ่า ทาง ทางหัวหน้าแผนกอีกทีหนึ่งเขาก็จะเป็นคนจัดให้ว่า เดือนนี้ ใช่ เดือนนี้อยู่กะกลางวัน อ่า กะกลางคืนนะ หรือกะเช้า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในแต่ละเดือนก็วน ๆ กันไปให้มันมีความยุติธรรมกับผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ ไรเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบว่า อา เบื่อแล้วอะ เราไม่ชอบกะกลางคืน เลยค่ะพูดตรง ๆ เวลากลับบ้านเราก็แอบกลัว อะไรอย่างเงี้ย อา ก็เลยแบบ เนาะ ไป
อืม อืม ๆ อืม อืม คนจัดสรรให้ ใช่ไหมคะ? อืม ๆ อืม ค่ะ <chuckles> เออ มันก็ดูอันตรายเนาะ อืม ดู อือ คำนึง เราก็คำนึงในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะ
ใช่ ถูกต้อง เราก็เลย อา ย้ายไปเลย ย้ายไปอยู่ Data Entry แล้วก็ทำ ๆ ไป แต่ก็ทำได้นาน ประมาณปี 1/2 ปลี ปีกับ 5 เดือน ก็เหมือนอยู่กับบริษัทนั้น ก็ประมาณ 2 ปี ไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ย้ายไป อ ย้ายไปทำงานที่โรงแรม แบบทำโรงแรมเลย ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าอยากเรียนรู้ อยากมีความรู้ด้าน ด โรง โรงแรม โรงแรมแบบ ใช่ โรงแรมเลย เพราะว่ามีความคิดว่าสักวันหนึ่งอาจจะแบบว่าอยากจะเปิดโรงแรมเป็นของตัวเองก็ได้ อา ใช่ ก็เลยแบบว่า อา ไปเป็น ใช่ ไปเป็นพนักงานต้อนรับ
อืม ค่ะ อืม อืม งานบริการ อ้อ โอเค อา ใช่ไหมคะ โอเค อา เราก็ไปเรียนรู้งาน เป็นยังไงบ้างคะ? อ๋อ พนักงานต้อนรับ
โอ้โฮ ชอบนะคะ ชอบ แต่ว่าเหนื่อยค่ะ สละ อือ อ แต่ละวันนี่ปัญหา 108 เข้ามาแบบว่า <chuckles> มีอะไรใหม่ ๆ ให้ทำตลอด ไรอย่างเงี้ย เราไม่รู้เลยว่าเราจะเจออะไรในวันนั้น ตื่นเต้น แล้วก็ค่อนข้างที่จะ เอ่อ ตื่นเต้นทุกวัน
เออ เหรอ? เหตุ เหตุการณ์ มันมีเหตุการณ์อะไรท้าทายมั่งที่แบบ ขุ่น คุณลืมไม่ลงเลย?
โอ้โฮ ตอนนั้นเราจำได้เลยค่ะ คือเราอะเป็น Guest Relations Officer ก็คือ เป็น เป็น เป็นพนักงานต้อนรับที่ อ่า ดูเฉพาะแขก VIP แล้วก็ อ่า สมาชิกโรงแรมต่าง ๆ อะค่ะ คนที่แบบ แขกที่เป็นสมาชิกอะเนาะ ดังนั้นแขกที่เป็นสมาชิกอะเขาจะมีข้อมูลที่เขาชอบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยู่ใน ใน อยู่ ถูกต้องค่ะ แบบว่าห้องนี้ต้องอยู่ใกล้ อยู่ไกลลิฟต์ อ่า เวลาเขามา ห้องต้องเสร็จก่อนที่เขาจะเช็กอินนะ ต้องมีห้องพร้อมนะ มา ส มารอห้องไม่ได้นะ ไม่รอ ไรอย่างเงี้ย หมอนต้องเซตแบบแข็ง เตียงต้องทำแบบแข็ง แบบนุ่ม ก็ต้องจำให้หมดเลยค่ะ ห้าม ส ใช่ เราไปเจอแขกคนหนึ่ง เราไม่เคยเจอคนนี้มาก่อน คือแขกคนเนี้ย เขามีปัญหาทางการได้ยินค่ะ แล้วเขาชอบดูทีวีมาก อา แล้วเขาก็เหมือนกับว่า ต้อง อือ คือใน ในคอมอะ ใน ใน ในโพรไฟล์เขาบอกว่า "ให้โทรหาแผนกไอทีขึ้นไป Set up อ่า เสียงของทีวีชั้นบน" เราก็แบบ เอ๊ะ เสียง ทำไมต้อง Set up ขนาดนั้น ก็เปิดสุดก็น่าจะได้ยินสุดแล้วหรือเปล่า อะไรเงี้ยค่ะ คือสุดของโรงแรมคือ อ่า อยู่ที่ระดับ 30 ใช่ไหมคะ แต่คนเนี้ยจะเอา 40
อืม ๆ อืม ค่ะ อืม ความชอบส่วนตัว อืม เออ ๆ ค่ะ เออ เออ เออ เออ ๆ เออ จำให้ได้ จำให้แม่น อือ อืม อ๋อ อืม เออ ๆ อืม อ๋อ
ใช่ 40 แล้วคือมัน มันได้แค่ 30 เราก็ไม่ได้เอะใจอะไร เราก็เหมือนเตรียมห้องให้เขา อ่า เป็นห้องแบบไกล ไกลจากลิฟท์นะ อ้าว ก็เลยแบบ ส ส แบบจัดการให้ไปอยู่สุด สุด สุดลูกหูลูกตาเลย ทางเดิน ไรอย่างเงี้ย ก็อยู่ไกลลิฟท์ตามที่เขาบอก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วทีนี้เราไม่ได้โทรหาแผนกไอทีค่ะ พอแขกมาปุ๊บ ก็พาขึ้นไป คือเราก็เดินขึ้นไปส่งเขา สิ่งแรกที่เขาทำเลย คือเปิดทีวี แล้วก็เช็กระดับเสียง ก่อนเลย
อืม เออ ค่ะ อ้อ อา เปิดทีวี เออ
เออ แล้วเขาก็เหมือนแบบลองเป็นถุนสุด 40 เอ๊ย 30 อะค่ะ ตอนนั้น ใช่ เขาก็บอกว่า "เธอไม่รู้เหรอว่า ต้องให้แผนกไอทีมาเซตให้ถึง 40 เพราะฉันไม่ได้ยินเสียง"
เออ สามสิบ อืม อืม อ๋อ
เราก็แบบ อ้าว เจอแล้ว ก็โดนเขาด่า ด่าต่อหน้าเลยค่ะ ด ด่าแบบว่า "เธอไม่รู้จักฉันเหรอ อะไรอย่างเงี้ย ไปเรียก ไป มันแย่มากเลยนะ ฉันมา ฉันเป็นแขกที่นี่ ฉันมาบ่อยนะ แล้วก็ อ่า ไปเรียก Manager เธอมาคุยซิ" เราก็เหมือนขอโทษ เขาดุเราแรงมากเลยค่ะ แล้วเราก็เป็นแบบ โอ้ ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ แบบ <sniffs> ยืนก้มหน้างุด ๆ ขอโทษ ขอโทษเขา ไรประมาณเนี้ยค่ะ สรุป สุดท้ายก็คือไปเชิญ ไปเชิญ Manager มา Manager ก็บอกว่า อ่า เขาก็แบบมีการชดเชย เสียหาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่รู้ว่าให้คูปองอะไรเขาไป น่าจะแบบเป็นพวกสปา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้น ก็เลยแบบว่า เออ มันก็เป็นงานท้าทายที่ค่อนข้างส่งผลต่อสุขภาพจิตเรา เพราะ เป็นคาร เป็นการ แบบว่า <smacks lips> จัดการกับคน <chuckles> ใช่ สนุก
<chuckles> เออ เออ เออ อืม อืม อืม เออ เออ เออ เออ ใช่ <chuckles> เออ เออ คน เออ มันเป็น คนก็ มันก็มีความ เนาะ แต่ละคนมันก็มีสไตล์ของแต่ละ คนไป <chuckles> เออ
ค่ะ สนุก แต่สุขภาพจิตเสียค่ะ 1 ปี ปุ๊บ ออกเลย <laughs>
อืม <chuckles> เออ แล้วไป ไปสายไหนต่อคะเนี่ย คุณขา? จากสาย เอ่อ เออ อ๋อ สายโฆษณา
<inhales> เออ สายโฆษณาค่ะ สายโฆษณา ใช่ เป็น เป็นการขายแล้ว เป็นคนขายโฆษณา ก็คือเหมือน เหมือนเรียนรู้มาจากบริษัทแรกอะค่ะ เรื่อง เรื่องเป็นเซลส์ ช่วย ผู้ช่วยเซลส์ ใช่ไหมคะ ก็เลยแบบว่าเรียนรู้มานิด ๆ หน่อย ๆ แล้วก็เอามาพัฒนาต่อยอด พอดีตอนนั้น คือได้โอกาส ก็เลยอะ นั่นแหละ ลองเปลี่ยนแล้วก็ชอบ แล้วก็อยู่สายนี้ยาว ๆ อยู่เหมือนกันนะคะ เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำได้ ป ป ประจำวันได้ เรารู้สึกว่า สายนี้มันมีอะไรที่เรียนรู้ได้เรื่อย ๆ แล้วก็ไม่เจออะไรแปลก ๆ ใช่ อืม
อืม อา อืม อา ค่ะ ก็เลยไปเลยเนาะ อา อือ น่าสนใจเนาะ เออ ได้เลย แล้ว แล้วแบบนี้ คือเวลาที่คุณแบบเหมือนกับเปลี่ยนเส้นทางสายอาชีพแต่ละทะ ครั้งเนี่ย คุณมีปรึกษาใครไหม? หรือแบบเหมือนกับเราก็เชื่อมั่นในตัวเราเอง เราก็ไปเลย?
คุยค่ะ คุย เราจะคุยกับคนรอบข้างที่รู้จักเราดี อย่างเงี้ยค่ะ จริง ๆ ตอนนั้นก่อน จริง ๆ ตอนนั้นก่อนจะเปลี่ยนมาสายโฆษณา ก็มีแบบ มีที่อื่นแบบว่าให้ ให้ข้อเสนอมา กลับไปทำสายบริการนะคะ แต่ว่าเพื่อนบอกว่า "ถ้าเธอกลับไปสายบริการอีก เธอจะต้องงอแงอีกแน่เลย ดังนั้นไปสายโฆษณาเสียดีกว่า" <chuckles> ใช่ ก็เลยตัดสินใจเลือก แล้วก็คิดว่า เลือกไม่ผิดเลยจริง ๆ ก็ ขอบคุณคนรอบข้าง ค่ะ
อืม อืม ค่ะ อืม อืม <chuckles> นี่เลย เออ ได้เลย ค่ะ โอ้โฮ วันนี้ก็คุยสนุกมากเลย เรื่องราวของคุณในเรื่องของเส้นทางอาชีพ ทั้ง สี่ เส้นทางอาชีพ ขอบคุณมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะ
ว้า ค่ะ ยินดีมากเลยค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ